Hm, ne, das lege ich jetzt das ist schon noch bei mir im im Zimmer, aber das lege ich jetzt nicht in unmittelbare ja, s ins unmittelbare Sichtfeld. Ja, das lege ich zum Beispiel mache es vielleicht in die Schublade oder so was oder 2, 3 m weiter weg. Ja, das ist eigentlich gut, ja, dass das auch mal nicht so griffbereit ist dann, ja, weil dann ist es natürlich dann schon wieder verlockend, ja, wenn
Mhm. Ja.
Alles, was so in greifbarer Nähe ist, ja kann man dann schon mal sein, dass man da schwach wird, ja, und da mal schnell hingreift, ja.
Ja, ja, absolut. Ja, genau. Was sind 'n dann sonst so, ähm, die größten Ablenkungen für dich? Das mit'm Handy scheinst du ja super im Griff zu haben, weil ich glaube, das ist das größte Problem für die meisten. Was sind bei dir so die typischen Ablenker?
<clears throat> Mhm. Absolut, ja. Ja, andere Ablenker sind beispielsweise noch, ja, Lärm von draußen, der Nachbar so beispielsweise muss dann ausgerechnet anfangen mit'm Rasenmäher, we wenn ich da konzentriert lernen möchte, ja.
Mhm. Ja, okay. Ja, herrlich herzlichen Dank, ja. <laughs> Das kennt man, ja.
Ja genau, das ist dann in der Regel s immer so, ja, wenn man da oder man macht Mittagsschlaf, dann dann schmeißt der Nachbar seinen Rasenmäher an oder die Motorsäge. Ja, d
Ja, der hat da schon so 'n Gefühl dafür. <laughs>
da hat er irgendwie so 'n Gefühl dafür entwickelt, ja, das ist echt verhext. Und ja, dann sind's zum Beispiel ja, dann mache ich zum Beispiel Ohrstöpsel rein, ja, weil weil den Nachbar, den kriegt man da nicht, äh, davon von abgehalten, ja, der hat jetzt seinen Rasen zu mähen. Da würde er jetzt kein Verständnis zeigen vermutlich, ja. Mhm.
Mhm. Mhm. Ne, klar, das ist ja auch ich meine, das p es passt ja meistens nicht, dass man jetzt dass der Nachbar den Rasen mäht und dann klar, irgendwann muss er's halt mal machen, ja.
<snorts> Ne, ja. Ganz genau, ja und das sind dann eigentlich ja solche Dinge, ja, die ich gern mache, ja. Oder was was zum Beispiel noch ist ja, in meinem irgendjemand im im Haus, ja, ruft mich, aber, ja oder klopft an der Zimmertür, das das lenkt mich dann natürlich schon ab, ja. Aber da versuche ich dann dann auch, ähm, ja kurz kurz abzuklären: Ist jetzt wirklich wichtig oder kann das noch in in meiner 5- Minuten-Pause dann kurz, äh, geklärt werden, ja.
Mhm. Ja, ja gut, das ist klar. Ja.